Ja, grüß dich. Hi, ähm, ich denke, ähm, ich bin bei dir an der richtigen Adresse, vermute ich einfach mal, denn, ähm, ich brauche mal so ’n paar Ratschläge, ähm, ne, wie ich mich aus dieser ganzen, ja, Display-Abhängigkeit, ja, so ’n bisschen, äh, w wieder raus buddeln kann. Vor allen Dingen, ähm, ich habe seit meiner Kindheit wirklich Einschlaf-Probleme, ähm, und das hat bisher auch noch niemand und auch kein Arzt und i ich selbst auch nicht in den Griff bekommen. Und, ich glaube und, ne, also, ich meine auch schon einiges darüber gelesen zu haben, dass es, äh, umso schwerer fällt, ja, zusätzlich noch, äh, wenn man abends irgendwie, äh, Tablet, Handy und Fernseher rings um sich laufen hat. Ähm, ne, dann dann glaube ich, kommt man irgendwie gar nicht so richtig zur Ruhe. Hast du da irgendwie, äh, ’ne Meinung zu und auch ’n paar hilfreiche Tipps vielleicht?
Ja, klar. Also, du hast ja gesagt, ähm, dass du auch schon immer so Einschlaf-Probleme hattest und man möchte sich's dann natürlich so, äh, einfach machen, wie's geht. Und, du hast ja auch schon gesagt, dass das nicht so super sinnvoll ist, grade mit so vielen Bildschirmen sich dann dauerhaft da zu über umgeben. Wie ist das denn jetzt grade bei dir? Also, ist es dann ne, grade vor ’m Einschlafen ist ja au auch sowieso umso wichtiger. Wie ist denn jetzt so momentan deine Routine? Also, auch dementsprechend, wie lange bist du da am Handy oder schaust was, oder wie sieht das aus?
Mhm. Mhm. Ja. Das ’n bisschen komplexer, aber ich versuche das mal komprimiert hier dir zu servieren. Also, ähm, erstmal das Grundproblem ist, okay, seit meiner Kindheit kann ich nicht einschlafen und jetzt kommt‘s, meiner Meinung nach liegt das daran, äh, dass es dann dunkel ist, ja. Also, ich habe mal ich habe mal ’ne Phase gehabt, ähm, in der konnte ich mir das auch zeitlich erlauben, ähm, dann habe ich s ziemlich gut, äh, geschlafen und bin auch schnell eingeschlafen, tagsüber, also, bei hellstem Sonnenschein, ja? Ich habe dann auch keine Rollläden runtergemacht, äh, ähm, ne? Also, keine Ahnung, Sommertag, ja, es war auch nicht zu heiß. Also, ideale Schlafbedingung und dann konnte ich richtig gut schlafen, aber wenn ich halt, äh, wie das so Standard ist, äh, ich gehe ins Bett, es ist dunkel draußen, es ist dunkel drinnen, äh, irgendwie das hört sich jetzt vielleicht völlig bekloppt an, aber irgendwie hält mich die Dunkelheit wach. Jetzt, äh, nicht irgendwie aus Angst oder wie, aber zumindest, äh, weil da ich weiß nicht, keine Ahnung, weil so wenig Außen-Impulse sind, gehen alle möglichen Sachen durch meinen Kopf, ja? In dieser entspannten Dunkelheit und, äh, das hält mich dann wach. Dann stehe ich wieder auf und was mache ich? Ich klappe den Laptop auf, ja, setze mich davor, weil ich sowieso noch Dinge zu tun habe, ja, und dann denke ich mir: „Och, das kann ich auch jetzt machen“, ne, ähm, ja. Das ist also so ungefähr meine Routine, unterbrochen von, äh, Trinkpausen und vielleicht, äh, kleinen Snacks.
Okay. Ja. Mhm. Okay. Also, das ist wirklich sehr interessant, was du da geschildert hast. Also, es klingt ja wirklich nach 'nem sehr, äh, ja, sowieso intensiven Tag und dann noch <chuckles> das mit den, ähm, Schlafproblemen on top. Also, erstmal auch so zum Schlafen generell. Hast du also, du meintest ja, du hast da auch schon mal mit Ärzten und so drüber gesprochen und meine ersten Impulse waren jetzt irgendwie: Kann das sein, oder fühlst du dich abends dann so unter Druck, abzuschalten, oder fühlst du dich manchmal kommt das ja auch irgendwie, dass man sich unsicher fühlt, so so 'nen bisschen diese Schutzlosigkeit, äh, was ja auftreten kann. Ist da was bei dir? Weißt du das?
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ähm, <sighs> also Druck im im weitesten Sinne kann man sagen, ja, also Druck, äh, abzuschalten, zu entspannen, ähm, jetzt nicht wirklich so als Druck empfunden. Aber ich beneide tatsächlich also, ich bin eigentlich 'n Mensch, der, äh, Neid s so gut wie gar nicht kennt. Aber es gibt 2 Arten von Menschen, die ich beneide, nämlich die, die gut zeichnen können, freihand und zum anderen, äh, Menschen, die tatsächlich innerhalb von 2 Minuten einschlafen können. Ich bin da immer wieder von fasziniert. Wie wie machen die das? Ich habe Leute schon teilweise auch aus Spaß, teilweise aber auch ernsthaft angebettelt, sie möchten doch mir ihr Geheimnis verraten. Und die haben gesagt: „Keine Ahnung, ich lege mich hin, mache die Augen zu, bin ich eingeschlafen.“ Ne, das fand ich irgendwie frustrierend. Aber tatsächlich ist es so. Ähm, dazu kommt ähm, also irgendwie hat das auch 'ne genetische Komponente, weil bei meinem Bruder ist es ähnlich, bei meiner Mutter, äh, zu ihren Lebzeiten war's auch ähnlich. Also die konnte auch, glaube ich, nie so vor 3, 4 morgens einschlafen. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwie 'ne Stoffwechselgeschichte ist, kann man vielleicht vermuten. Äh, ja, aber, äh, ich kenne das halt auch so, ne, so bin ich halt auch aufgewachsen. Und, ähm, das ist jetzt aber keine Prägung oder 'ne Gewohnheit. Es ist tatsächlich, ich fühle auch einfach nicht das Bedürfnis, einzuschlafen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hätte schon Lust, ja, dann irgendwann du sitzt im Wohnzimmer in der nach der Chillphase und denkst: „Ach, jetzt werde ich aber langsam so bettreif und müde.” Aber kaum liege ich im Bett, ist das alles weg. Ja. Also, äh, keine Chance, ne, und, äh, wirklich. Also, für mich ist es 'n Phänomen, Leute, ähm, ne, zu beobachten, wie die innerhalb von 2 Minuten weg sind, ja.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Also, wenn ich dir jetzt so zuhöre, das hast du ja wahrscheinlich auch eventuell schon öfter ges gesagt bekommen. Ähm, es klingt so 'n bisschen für mich, dass du einfach 'n komplett anderen, das nennt sich so zirkadianer Zykel also Zirkel. Kennst du das?
Bitte? Ne, ich habe es auch nicht verstanden. Jetzt akustisch.
Äh, d äh, zirkad äh zirkadianer Zyklus ist das so.
Ne, habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
Okay, dann würde ich dir das sogar mal an die Hand geben, dass du da mal schaust. Das ist einfach nur, dass du wirklich 'ne biologische Uhr hast. Also die das ist auch an wurde mit Pflanzen nachgewiesen quasi, dass die in 'nem bestimmten Zyklus immer halt, ähm, ne, äh, wachsen, dass die auch wirklich wie so Schlafphasen haben. Das ist bei Menschen genauso. Deswegen gibt es tatsächlich nes was Genetisches, was, äh, prädestiniert ist, ob du halt wirklich eher 'n Abend oder 'n Morgenmensch bist, so. Der Grund, warum du wahrscheinlich abends müde bist, ist ja, ne, Dunkelheit, ähm, Melatonin und so, aber das, was dich zum Schlafen bringt, dass ist der Botenstoff heißt Adenosin, glaube ich. Und das ist das, was dich zum Schlafen bringt, was dein biologischer Rhythmus von selber ausschüttet, wenn er der Meinung ist: „So, gehst du dann schlafen.” Und das, was du beschreibst bei deiner Mutter, ähm, oder bei deinem Bruder, das ist genau das quasi. Also, deswegen klingt das für mich sehr biologisch. Das wäre das eine, was ich dir mal raten würde, und das
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Äh, sagst du noch mal bitte den Begriff, damit ich mir den abspeichere irgendwie.
Ja, das ist du kannst auch Circadian Rhythm ist das oder zirgad ja, genau, oder zirkadianer, äh, Zyklus. Das ist einfach nach biologischer Uhr gucken und das ist ähm, genau, könnte dir dahingehend zumindest mal helfen, dass du auch weißt: „Wann kann ich mich dann am besten entspannen und wirklich runterkommen.“ Äh dass man eventuell, ne, auch dann so Bildschirmphasen anpassen kann, Entspannungsphasen einleiten kann. Das ist tatsächlich 'ne biologisch prädestinierte Sache.
Äh, Circadian Rhythm. Okay, ja, okay. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja, okay. Also, äh, ich hatte schon also, ich hatte jetzt den Begriff noch nicht gehört. Aber biologische Uhr und, äh, in dem Zusammenhang auch die Begriffe, äh, Eulen und Nachtigallen, ja, also. Und ich habe mal irgendwann, das ist schon, ah, sehr viele Jahre her, gelesen, dass in Skandinavien, ich meine, äh, es war Dänemark, äh, dass tatsächlich da ein gesetzlicher Anspruch besteht. Also, wenn du Eule oder Nachtigall bist, dass sich deine Arbeitszeiten darauf einstellen müssen. Also, beziehungsweise ein Arbeitgeber mit den Arbeitszeiten, ne? Äh, wenn du halt 'n Nachtmensch bist, dann hast du das Recht, <coughs> irgendwann morgens um 2 im Büro aufzutauchen, da zu arbeiten, dein Pensum, äh, abzuliefern und dann gehst du nach Hause und, äh, schläfst dann halt, keine Ahnung, ja, also bis 11:00 oder was und machst dann dein Tageswerk und dann gehst du wieder zur Arbeit. Das wäre ja hier undenkbar. Ja, hier, äh, herrscht das System. Aber ich war so fasziniert, dass ich selbst heute, ähm, diesen Artikel mal, äh, irgendwie abgespeichert habe, dass also tatsächlich, äh dass es Gesellschaften gibt, die das, äh, anerkennen und die auch, äh, sich entsprechend eingestellt haben. Das hat sich natürlich gezeigt und da muss man ja jetzt irgendwie kein Raketenwissenschaftler für sein, äh, dass dadurch, dass man darauf Rücksicht genommen hat, welche inneren, äh, biologischen Rhythmen die Menschen haben, dass die Produktivität, äh, dass die Produktivität natürlich, äh, stark gestiegen ist, ja. Weil die Leute, die sonst eigentlich nicht klarkommen mit, äh, Arbeit den Tag über, ne, die kommen dann halt irgendwann abends rein, machen ihr Ding und können dann auch tatsächlich 'ne deutlich bessere Leistung abliefern, als wenn sie dazu gezwungen wären, sich 'nem anderen Rhythmus anzupassen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ne, das ist wirklich genau das, was du sagst. Und auch, äh, cool, dass du da auch Sachen zu gefunden hast, weil das Problem, was wir halt hier jetzt gesellschaftlich haben, grade Deutschland ist: Wenn du spät aufwachst, bist du faul. Punkt. Und dann, ähm, ist das so, okay, du musst 'n Morgenmensch sein. Morgenmenschen werden oder generell Leute, die halt erst vielleicht später in den Tag starten, werden als faul und nicht produktiv angesehen. Ne, das ist halt so. Aber das ist nicht die Realität. Und es klingt bei dir wirklich so sehr, dass du einfach, ne, den Umständen entsprechend gar nicht richtig abschalten kannst und, ähm, ne, dann versuchst quasi, ne, da, wo du dann eigentlich dich müde fühlen würdest oder anderweitig besser produktiv wirst, dass dir das einfach gar nicht gegeben ist. Deswegen kannst du ja auch abends nicht einschlafen. Vielleicht hat das dann also, ne, da so 'n bisschen mal nachzuschauen, ähm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Das das klingt auf jeden Fall plausibel. Also, ich habe letztens zum Beispiel im Fernsehen 'ne Werbung gesehen. Ähm. Kriegt 'ne Smo Smartwatch, war's irgendwie Apple, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, jetzt, dass man also, dass diese Uhr halt den Schlafrhythmus so gut kontrolliert und dass man sich dann so do gut darauf einstellen kann, dass man automatisch zum Morgenmensch wird. Ja, dann wurde in diesem Spot wurden dann ganz viele Leute, die irgendwie schon, äh, ja, bei Sonnenaufgang unterwegs sind und da joggen oder was. Da habe ich mir gedacht: „Was ist das denn für 'ne Hölle? Warum sollte ich mir dieses Produkt kaufen? Ich bin doch nicht bekloppt.“ Äh, ne, also, äh, das da habe ich gemerkt, dass ich also, <chuckles> weder das bin noch das sein möchte, ja, also, äh, ja. Aber du hast recht, äh, gesellschaftlich ist das natürlich zumindest hier bei uns deutlich mehr anerkannt. Ja, und ich glaube auch, äh, in solchen Gesellschaften wie USA und so weiter. Äh, das stimmt, ja.
Mhm. <chuckles> Ja. Ja, aber ist das doch Ja, ja, aber ne, das ist halt genau das. Die wollen natürlich wollen die das vermarkten, dass du 'n ganz t besonderer Mensch sein kannst. Das ist ja klar, die wollen's ja verkaufen, ne? Ist aber gut, dass du dann gemerkt hast: Ne, das ist nix für dich. Ähm, das willst du auch überhaupt nicht sein. Und vielleicht gilt es da echt dann so 'n bisschen also ne, es ist wirklich schwierig, jetzt auch, ähm, grade wenn man schon in 'nem Job ist oder in 'nem Alltag, äh, fest, dass man da so gute Momente findet, das dann auch umzusetzen, aber vielleicht einfach mal reinzulesen und zu schauen, was kann ich denn wirklich tun? Weil ich glaube, dann würde bestimmt auch also, würdest du mehr Entspannung einfach generell in den Schlaf reinbekommen oder halt, äh, generell in dein Leben. Ne, dass du nicht schon wieder, ne weil wenn du Angst hast, schlafen zu gehen, das ist ja 'ne erfüllte Prophezeiung. Natürlich kannst du dann nicht schlafen, ne? Deswegen
Ja. Ja. Ne. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Aber natürlich nicht, äh, in dem Rhythmus, in dem's erwartet wird, oder wie's Standard ist. Genau, das ist ja der Punkt. Irgendwann kann ich ja auf jeden Fall einschlafen, nur zu 'ner anderen Uhrzeit. Ich danke dir. Das war so wirklich sehr hilfreich, äh, dass wir auch das Thema hier mit der biologischen Uhr angesprochen haben und dass ich das noch mal mit deiner Hilfe aufgefrischt habe. Äh, das ist sehr, äh, nützlich. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr dafür.
Ja. Genau. Ja, klar und auch ganz viel Gesundheit und gute Besserung damit.
Ja, danke schön.